Я знаю зелёный, есть "Пуэр", чё красный чай, есть "Да Хун Пао", э, <chuckles> есть, я не знаю названия вот всякие, ну много, но в основном люди знают только чёрный и зелёный, да, вот белый знают.
Мгм. Мгм. Мгм. М, да. Вот вот вот именно. Я уже сразу просто "Да Хун Пао" и этого, как его "Пуэра" уже сразу понял, что в чайной теме ты разбираешься чуть-чуть, да. Не чуть-чуть, а может даже намного больше, да, чтоб я щас не не принижал никого. Я-то сам тоже как бы просто любитель, а не какой-нибудь там nerd профессионал.
Я тоже люблю чай. <laughs> Люблю чай, ужас. Мгм. Но знаешь, насколько много чаёв на самом деле там для тебя открыть? Просто огромный диапазон.
Но, э, в общем Да, да-да-да. Я когда в Китае пожил, я только там понял. Я только там узнал, что, э, черный, зеленый чай- это, конечно, круто. В Европе я узнал, есть белый чай.
Мгм. Ага, самый невкусный. <laughs>
М. Я вообще не понял, что это. Я не я не очень понял, что это такое вообще, а
То есть, э, ритуалов с ним ты не делаешь, с белым чаем?
<tsk> Да не, вот чтобы сейчас не показаться каким-то чайным или кофейным снобом, под ритуалом я имею в виду, да, и вправду я люблю всякие вот эти ритуальные дела, но и при этом, например, просто бахнуть себе в пивной кружке гигантский, там, я не знаю, э, чай на литр с сахаром и лимоном. И это тоже я обожаю.
Мгм, ну с лимоном это тоже ритуал, на самом деле. Это что? Это что же, э, требует это тоже что-то требует время, да.
Просто заварка, конечно, будет немнож Ну, хорошо. Романтизирую. Это тоже ритуал! Конечно, это ритуал- заварить себе чайник, заполнить вот эту вот пивную кружечку водичкой, забить туда А?
<chuckles> Большую. Мгм. Зарядиться энергией.

Это больше для какого-то формального формата. То есть ты с кем-то официальным встретился. Там есть определённый человек-хост, который занимается именно разливкой чая. Или же сам человек, который тебя принимает, он занимается вот этой чайной церемонией, чтобы, как бы, показать тебе себя с такой вот максимально, говорится, гостеприимной стороны.
А. Так, понятно. Ну вот, а, допустим, понятно. Тебе не очень понравилась вот эта н ритуал, ой прямо длинного такого официального чаепития. То есть и за за ним, наверное, интересно наблюдать, но постоянно бы ты не посещал такие ритуалы. А в более такие приватные, з там, может быть, со знакомыми или с людьми, которые будут попроще. И традиционные- ты можешь описать какой-нибудь такой момент, который, который тебе довелось пась
Они прекрасны. Мгм. Да. Нет. Нет, нет. Обязательно. Традиционные. Та, я вот ап э, в Центральной Азии у своих, э, друзей был, и там вот тоже такой традицион да, то есть это именно прийти и посидеть на чай, они это говорят. Накрывают огромный стол, кучу чего, блин, приносят постоянно. Я говорю: "Хватит, вообще-то я не голодный, я только что поел". "Не не, нет, обязательно. Вот тебе суп и вот. Не не не вот это, вот это". Господи боже мой. Я если бы оттуда бы не уехал бы с туром, я, наверно, просто колобочком уже бы поехал обратно домой. Это просто
посетить. Мгм. <laughs> Ну, то есть там не только чай, но там тоже есть свои какие-то пирожные или что-то такое вкусное к чаю, да?
Нет. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Да, 1 человек начинает тебя отвлекать своими разговорами, 2 член семьи подойдет. Э, там, женщины в кухне, начинают вот это всё. Начинают ка как приготовят и где-то через 1,5 часа, короче говоря, начина "Всё, всё мы для тебя вот это приготовили. А, даже не думай уходить, потому что это всё было приготовлено для тебя". Ну, это очень мило на самом деле. Но я такого я к такому не привык. Я к такому не ожидал. Как бы я такой: "Ну, Господи, боже, пожалуйста, помогите мне это всё ещё кушать!"
Так.
Ой, ну это очень мило, на самом деле.